โฮ ยิ่งมันมาจากเรื่องจริงมันก็ยิ่งทำให้เราเหมือน อ่า เข้าใจมุมมอง ต่าง ๆ ได้ลึกขึ้นด้วยใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เหมือน เหมือนเรา เหมือนเรา เขาเรียกว่าอะไร เหมือนเรา เหมือนเราสัมผัสโลกของความเป็นจริงได้อย่าง งั้น เลยอะค่ะ เพราะว่าเราคิดว่าบางทีหนังอะค่ะ ก็เป็นแค่จินตนาการของคน คนหนึ่งที่เขาแต่งเรื่องขึ้นมา แต่พอเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอะค่ะ เราก็ใจ ใช่สิ ใช่ค่ะ ใจลึก ๆ เราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอะค่ะ แล้วก็ อย่าง ใช่ อย่าง Hachi อะค่ะ ก็เค้าด้วยความที่เหมือนเขาชาว ชาวบ้านแถวนั้นน่ะค่ะ ชาวเมืองตรงนั้นน่ะ เค้าอยากเหมือนให้ทุกคนเห็นความซื่อสัตย์ แล้วก็ความจงรักภักดีต่อเจ้าของอะค่ะ เค้าก็สร้างเป็นอนุสรณ์ให้เลย
อืม อา อืม อา ใช่ เรายิ่งแบบเข้าถึง อืม อารมณ์ แบบว่า โอ้โฮ เนาะ อืม อืม อา ใช่ อืม

ใช่ค่ะ แล้วพอนางเอก ด ได้ยินอย่างงั้นน่ะค่ะ นางเอกก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกจากโรงเรียน ไปอยู่โรงเรียน เป็นโรงเรียนคน โรงเรียนเฉพาะเลยอะค่ะ สำหรับคนที่ป่วย
อือฮึ เฮ้ย มันแบบ อืม อืม โอ้โฮ แบบก็น่าเห็น ใจนางเอกอยู่เลยเนาะ เพราะว่าเหมือนเขาก็ จากคนที่แบบ อา พอพูดถึงเรื่องโรคอะ ไม่มีใครอยากเป็นอยู่แล้ว แต่พอแบบเขาไป ไปรู้ว่า เออ คนอื่น ๆ คิดยังไงกับสิ่งที่เขาเป็น แล้วด้วยความที่เขาเองก็ไม่อยากเป็นอะ เขายิ่งแบบเหมือนรู้สึก เศร้า แล้ว อา บางคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย ปัญหา ทุกอย่างอาจจะเกิด จากเขาเลยก็ได้เนาะ
ใช่เลยอะค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่

ใช่ค่ะ ก็คือ คนเราจะไม่เอาหน้า ฟาดลงไปตรง ๆ อะค่ะ ก็คือจะมีสัญชาตญาณของร่างกายที่เหมือนจะเอาเท้ายันไว้ หรือว่าเอามือยันไว้ อย่างเงี้ยค่ะ แต่ของ ใช่
อ อืม อืม อา เหมือนเวลา อา เหมือนเวลาล้มแล้วก็เอาส่วนอื่นลง แทนที่จะเอาหน้าหรือว่าเอาส่วน ที่มันสำคัญลงไป อา แล้ว ยังไงต่อเลยคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ เลย ค่ะ แล้ว แล้วคราวเนี้ยค่ะ ตัวเอกเนี่ยก็คือลูกสาวของเขาอะค่ะ ไม่มีแผลที่แขน ไม่มีแผลที่ขา เลย ซึ่งมันแปลกมาก คราวนี้เขาก็เลยขอให้คุณหมออะค่ะ ตรวจ ตรวจร่างกายเพิ่ม เติม สรุปแล้วเนี่ย นางเอกอะค่ะเป็นโรคที่ เป็นโรคที่ ไม่มีทางรักษาหาย ซึ่งเป็นเกี่ยวกับส่วนหนึ่งในสมองอะค่ะ เป็นส่วนที่เหมือนควบคุมการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรต่าง ๆ เนี่ย อยู่ดี ๆ มันก็เกิดหดเล็กลงอะค่ะ
อืม อา อืม อืม ยังไงเอ่ย? อา เหมือน อ่อ แล้วก็มัน มันเหมือนมาจากไอ้พึด เหมือนแม่ของเขาสังเกตได้จากพฤติกรรม ตอนที่เขาล้ม แล้วก็เหมือนพาเขาไปรักษา แล้วก็ทำให้ทราบปัญหาจริง ๆ ของลูกเขา ใช่ไหมคะ โอ้!
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือ ก็คือเหมือนเป็นจุด เป็นจุด ๆ หนึ่งแล้วมีอย่างอื่นด้วย เขาเริ่มหยิบของ เหมือนเขาหยิบ หยิบแล้วเหมือนเขา เขาจับของไม่ได้ค่ะ มีอาการ อื่น ๆ ร่วมด้วย แล้วก็คือโรคเนี้ยมันชื่อค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ชื่อว่า Spino Cerebellar Degeneration คือดูบ่อยมาก ก็เลยจนจำชื่อ โรค ได้อะค่ะ แล้ว
อืม อือ อืม อา อะ อา โอ้โฮ โอ้ ใช่เลย จากชื่อก็ดูแบบเหมือนจะยากอยู่ เลย เนาะ โอ้
ใช่ ค่ะ แล้วคือโรคเนี้ยไม่ มี ทางรักษาให้หาย มีแต่เหมือนคอยประคับประคองไป ทางตัวโรคเนี่ยจะทำให้ จะทำให้ผู้ป่วยอะค่ะ ค่อย ๆ เดิน เดินไม่ได้ ก็คือจะ
อืม ค่ะ อา เหมือน เป็นการส่งผล ทีละเล็ก ทีละน้อย ใช่ไหมคะ โอ้ เล่า ให้ฟังต่อได้เลยค่ะ
ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็ ก็ ก็คือเหมือน ตอนแรกก็ อ่า เดินได้ปกติ แล้วก็จะเดินเหมือนนกเพนกวินอะค่ะ แล้วก็จะเดินไม่ได้ ต้องมาใช้รถเข็น แล้วก็เขียนหนังสือก็เริ่มไม่ได้ พูด ก็ เริ่มพูดไม่ได้ แล้วก็กินข้าวก็เริ่มกินไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ มันจะค่อย ๆ ถอยลงไปตาม ตาม เขาเรียกว่าอะไร ตาม ตามตัวโรคของเขาอะค่ะ ก็คือขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยว่าจะเร็วหรือจะช้า
อืม อา โอ้! เออ อืม อา แบบ อ๋อ แล้วนำ นางเอกคือ ในเรื่องอะเขาเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ก่อน ใช่ไหมคะ? แล้วก็ อืม
ค่ะ ใช่ค่ะ

อืม เหมือน
คือ เขารอเจ้าของเขากลับมา ก็คือเขาไม่กลับบ้าน คนจะมาอุ้มเขากลับไปที่บ้านของเขา เขาก็จะวิ่งมาที่สถานีรถไฟเหมือนเดิม ทุก วัน
อืม มันเหมือนเป็นแบบ รอคอยเนาะ เหมือนเป็นความผูกพัน อือ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้ว จน จนเหมือน จนเหมือนคนในเมืองอะค่ะ หรือว่าคนที่อยู่ตรงสถานีรถไฟอะ เหมือนเขาสงสารน่ะค่ะ เหมือน เหมือนเขา รู้ว่า หมาตัวเนี้ย เป็น เป็น เป็นหมาของใคร แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกับหมาตัวเนี้ยอะค่ะ เขาก็เหมือนเอาอาหารมาให้ หรืออะไรมาให้อะค่ะ คือผ่านไปกี่ปีอะหมาตัวเนี้ย ก็ยังอยู่ที่เดิมจนกระทั่งหมา จนกระทั่งหมาเสียชีวิตอะค่ะ
ค่ะ อืม อา อา โอ้โฮ โอ้ เหมือนรอคอย รอคอยกลับมา จนถึงขั้นแบบ รอ ๆ ๆ จนเสียชีวิตเลย โอ้โฮ ถือว่าเป็นความผูกพันก็ว่าได้เนาะ ในแบบสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ อุ๊ย แล้วตอนนั้นคุณดู ซ อา ดูฉากนี้ไป แล้ว รู้สึกยังไงบ้างเหรอคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือ แค่ แค่จังหวะที่น้องหมาเนี่ย รอวันที่เจ้าของไม่กลับมาในวันแรกอะค่ะ ก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ แบบ เพราะว่าเรา เรา ด้วยความที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วย เรามีน้องหมาด้วย เรารู้สึกแบบอินมากเลยอะ แบบว่าน้องหมาตัวหนึ่งอะค่ะ คือถึงเขาจะพูดไม่ได้ แต่การกระทำของเขาอะ ทำให้เรารู้สึกว่า เขาเนี่ยซื่อสัตย์กับเจ้าของ แล้วก็รักเจ้าของจริง ๆ อะค่ะ
อืม อืม อืม อืม เฮ้ย แสดงว่าแบบเนี้ยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์อยู่ ด้วย แล้วไปดูฉากที่มันเศร้า ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วย มันยิ่งทำให้เราแบบเหมือนเรียกน้ำตาเราได้ไปเยอะขึ้นเลย
ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ เรียก เรียกน้ำตาได้เยอะมาก ยิ่ง ยิ่งเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ย เรารู้สึกว่าเราจะอ่อนไหวเป็นพิเศษเลยอะค่ะ แล้ว แล้วมารู้ทีหลังอะว่า เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงด้วย
อืม อืม โอ้โฮ